で、ドイツってすすっごく、あの、昔の古い街並みとかが残っているところがあって。
はい。
そういうところは、もう、ほんとに可愛くて素敵だなと思ったんですね。もう、絵本そのままの世界って言いますか、も、ほんとに絵本から抜け出してきたような街並みがそこにあって。ああ！と思って、すごく感激したんですけど。ただ、食事の面で言いますと
ええ。 はい。
なんか、その、夜に、あの、現地に行ってガイドについてついてくださった日本人の方に連れてっていただいて、おすすめのレストラン、ま、いわゆるビアホール的な
はい。 うん。 はい。あ、ドイツはね、さはい。ええ。
ところにはい、ドイツで行ったんですけど、まあ、せっかくだからドイツ名物を頂きましょうっていうことになって、その、やっぱり現地の方だからお詳しくて、まあ、適当なお店に連れてっていただいたんですが。
ええ。 はい。
なんか、こう おお大雑把って言いますか。
<laughs>
あの、頂いたものが、ソーセージ、バーンみたいな感じ、あと、酸っぱいキャベツ、バーン、ジャガイモの茹でたのバーン、ビール、みたいな感じで、なんか、こう、私の感覚から言うと、「え、なんかこれって、え、オードブル？」みたいな <chuckles>
はい。 <laughs> はい。 ああ、そうですか。うん、うん。
ものがメインメインディッシュっていう感じだったので、ちょっとその辺びっくりしたんですね。他何食べたか覚えてないんですけど、もしかした他になんか煮込み料理とかあって、もっと色々があって、その中の一つだったかもしれないんですけど、なんか、その、ソーセージの印象が強烈で。
ええ。 はい。 はい。

でも、なんかアメリカ人の女性って、女らしさづかとか、そこまで気にしてない気はします。
そうなんですよ、そうなんですよ。
あのファッションとか、美容、にしてる人は一定数いますけど。
おっきい声で笑ったりとか、おおおっきい口開けて何か食べたりとか、あの、ま、いいですよね。自由で。<laughs>
そう、ええええ、はい。 はい。 はい。まあ、ある意味、のこ、堅苦しくないって言うか、あの、ね、そんな、自分は自分みたいなところを、凄く持ってる人が多いと思うので
うん、そうですね。
日本人はやっぱりね、傍目をすもの凄く気にするじゃないですか。
う、そうですね、それで、ほら、わ笑う時に笑う時に、口を隠すっていうのは、日本人だけみたいですね。
良くも悪くも。はい。 あ、ああ、そうなんですね。 ああ、なるほど。ええええ。<laughs> あ、そうですね。
女性が笑う時に「おほほほ」って、こう口を口を隠すじゃないですか。あれも結構、日本日本独特ですね。うん。
ええ、なんかこう、女性らしさとかを凄く求められる、ね、傾向ありますよね、日本は、今でも多分。あの、電車でね、あの、股広げて座っちゃいけないとか
そうなんですよ。 <laughs> そうなんでも私アメリカ生活が長いので、け結構もう、かなり、そういう事は気にしなくなりましたね。もう豪快にええ。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
そうですね、私もジーンズそうです、ジーンズ履いてる時とかは、ぴっちり足足閉じてなくても、少しぐらいなら開いてる事ありますね。
うん、そうなんですよ。で、あの豪快に笑ったりもしますし、あの、あ、バーガーとかもう食べませんけど、たあの物物食べる時に、そんな人目とか、あの、おっきい口開けて食べるっていうのは、あんまり気にならないですね。うーん。周りもそうです、はい。
はい。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 そうです、え。あの、周りもそうなんで、誰も、その見たところで、どうも思われてないのが、分かりますし、だから何って言う感じにね、ですよね、どっちかって言いますと、はい。はい。ええええええええ。まあ、でも最初はね、凄くギャップですよね、そういうのって。<chuckles>
うん。 うん、そういう点では、慣れましたね。うん。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
まあ、でも、そういうのってね、良し悪しで、いい面もあれば、ちょっと悪い面もね、先程おっしゃったように、CA さんが、ちょっと仕事サボるような態度でね、お客さんと話し込んじゃったり、それはちょっと、どうかなと思いますね、さすがに。
<laughs>